Hello, mình xin chào bạn. Ừm.
A lô, a lô. Ừm, chào bạn nha, rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nè.
À. Ờ, mình cũng rất vui được nói chuyện với bạn luôn á. À, hôm nay bạn như thế nào nè? Ừm, có làm gì vui hông nè? Ừm.
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Ờ, trời à, cũng có nha, sáng sớm nay dậy sớm, trời ơi, chấn động chưa! Ờ, đi chợ nấu mì Ý nè, <laughs> ừ. <laughs> Lâu lâu được bữa, à, lâu lâu được bữa thôi. <laughs>
Vậy hả? À, à, dậy sớm hả? Trời ơi, wow! Đi chợ hả? Trời ơi, sao mà nghe đảm đang dữ vậy trời! Đi chợ nấu mì Ý nữa, man. Ơi, wow! Cảm hứng cảm hứng lúc à, cảm hứng gì đã đên đã đã làm cho bà dậy sớm sáng nay mà đ xách giỏ đi chợ vậy hả? À.
Đúng, đúng, chính xác. À. À, tại vì tui mới chuyển hướng làm tự do á bà nên là tui đang nghiên cứu món nào để bán cho học sinh á, ờ, nên tui làm thử, tôi mời mọi người ăn trước lấy ý kiến đánh giá, ờ, ờ, ờ.
À, vậy hả? À! Ờ, vậy hả? À! Wow! Ê, mà học sinh mà bà chọn mì cái món mì Ý là cũng hợp lý đó nha, tại tui thấy cái món đó nó đ đang, ơ, trend á, phổ biến á, mà con nít là thích ăn đồ đồ phương Tây lắm bà ơi, ừm, ừm. À!
À, à, vậy hả? Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, chính xác. Ờ, ồ, tui cũng bán giá rẻ thôi, tầm 20 à. Ờ, kiểu cho mấy bạn dễ mua, ừm, ừm, ừm, nên tui đang nghiên cứu công thức thôi mà. <laughs> Ừm, ừm.
À, vậy hả? Ô kê. Mà làm s à. Vậy hả, mà làm mì Ý với nhân gì, bỏ bỏ cái gì, à, topping vô nè, bà kể tôi nghe được hông? Ừm. Ừm.
À, được, được, tui làm dạng thịt heo thôi cho dễ ăn á, nhiều khi thịt bò nhiều khi cũng dị ứng nè, đúng hông? Ồ, ưm, ừm.
À. À, vậy hả? Đúng rồi, thịt heo nó rẻ hơn thịt bò đó bà. Với lại thịt heo tui thấy nó đỡ ngấy hơn á, nó nó hông có đặc á. À! Ừ, đúng rồi, à, vậy hả? Ừm, à.
Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, đúng, đúng, nó hông có cái mùi riêng của bò nữa, ờ, đó, với chứ nhiều khi mình bị, à, thâm hay cái gì ăn bò nó cũng dễ thâm nữa, đúng hông? Nên tôi chọn thịt heo nó ô kê hơn, ừm, đó, đó, đó, ừ, với bỏ thêm, ơ, vài lát xúc xích, ừm.
Ờ. Ờ, đúng rồi, kiểu ờ, đúng rồi đó. Ê, qua à, mà có thể Ừ, đúng rồi, tôi đang định nói bà là nhớ bỏ xúc thích ăn xúc xích heo lắm đó! Ừm, ừm. Đúng.
<laughs> Ừ, nó đỡ ngán đúng rồi, nó đỡ ngán hơn là mình ăn không với thịt không thì nó khá là ngán, ừm, ừm, ừm. Đó, đó, đó, đó, <laughs> ừm.
Ừ. Chính xác luôn á, bỏ thêm xúc xích heo vô, bỏ bỏ nhiều vô. Nếu mà bà bà bán cho tui á là bả bỏ nhiều vô nha, tôi thích ừm, ừm.
<laughs> Ờ, nhiều thêm 5.000 chứ, ừ, hay đòi quá à! <giggles> Đúng hông? Chứ tui thì định lượng nhiêu đó thôi.
<laughs> Ồ, vậy hả? Trời ơi, trời ơi, bà này có chiến lược kinh doanh dữ dội luôn ta! Ừm, ừm. Chưa bán mà đã lo ra giá rồi, man. Ừm, ừm, ừm. À!
Đúng rồi, chứ sao? Ủa, còn bà có hay tự nấu gì hông?

Ừ, thì thật ra là lần đầu nó tiêu nha ba, kiểu giống như là, nó nó cháy cái cái đế. Đó, nên chỉ là lấy ra cháy cái đế, nên chỉ là phải cắt cái phần đế đi và ăn nửa cái phần còn lại thì thấy cũng ô kê cũng ô kê, đó, nó cũng mềm nha. Đó, là thấp ừm, ừm.
À há. Ờ, ừ. À, đúng rồi. Ừm, ừm, cũng ô kê, đúng hông? Ừm. Ô kê, ô kê. Ừ, chứ tui có một kinh nghiệm mà ấn tượng luôn, nói chung là một kỷ niệm ấn tượng về cái bánh bông lan, tui làm nó hổng có, gọi là, bong được cái cái lòng trắng trứng cái nó hông có nổi á bà, nó nó hông có, ơ, nở cái bánh ra, cái nó như là cái bánh pizza vậy á bà. <laughs> Làm bông lan đúng rồi, chính xác, ơ, lần đầu tiên tui làm, cũng thích bông lan lắm mà làm hông được, quá buồn. Bà có kinh nghiệm nào hông?
Ờ. À, à. À. Vậy hả? Wow! A! Ừm. Ừ, đúng rồi. À, trời, nó xẹp lép như con tép vậy đó hả? À! Trời ơi, wow, wow. Ừm. Cái mà Đó, cái đó là đúng rồi đó, bà nói đúng á, là cái thành thành phần mà lòng trắng lòng trắng trứng á là bà phải tách ra cho cho nó cẩn thận á nha, bà phải đánh rất là đều tay cho nó tơi đúng rồi, phải tách ra thật là cẩn thận và phải đánh cho nó đều tay nha, chỉ được đánh một hướng thôi, không được đánh nó, kiểu giống như là, đánh, ơ, giống như, đánh phải, đánh trái, thích đánh kiểu nào đánh, hoặc là vừa nhảy vừa đánh là hông được nha. Ừ, đúng rồi đó, ừm. Không có ngẫu hứng giống bà được, ô kê ừ, đúng rồi đó.
Có kinh nghiệm hông? À há. Ờ, ờ. Ờ. À, nó không có dính, đúng hông? À. Ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Nhưng mà phải theo thống nhất, có đúng hông? <chuckles> Ô kê, ô kê. Nhìn nó phải thống nhất, ừm, ô kê, ô kê, ừ, để coi bữa nào tui làm lại coi chứ đợt đó làm xong bị gọi, sao ta, bị bị sốc quá, <chuckles> làm bánh bông lan thành bánh pizza luôn. <laughs>
Đó Ờ. Ờ há. Đúng rồi. Với